Betul. Ya, anggaplah investasi untuk tubuh sendiri lah ya, investasi masa tua, gitu. Apalagi di Indonesia kan khasnya ma sarapan itu atau makan itu harus pakai nasi gitu kan. Nah itu kan sudah aduh udah berat itu.
Iya iya. Heeh, saya setuju. Bener bener bener. <chuckles> Iya sih. Makanya kadang sarapan i iya kita juga enggak tahu, eee, kadang edukasi udah banyak, tapi kan semuanya tergantung karakter ya. Karena edukasi udah banyak, kita bisa udah dapet informasi di media sosial gitu kan, kalau wah, kalau sarapan pagi itu sebenernya gini-gini aja, ad boleh kok sarapan pagi, tapi yang yang simpel aja, gitu loh. Dan apalagi sarapan pagi yang saya punya salah satu favorit saya kalau sarapan pagi itu adalah telur Kak, telur rebus.
Betul. Iya, betul. Betul. Iya, betul. Oh, iya bagus itu.